คือว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการแบบว่าแยกงานกับชีวิตส่วนตัวอะค่ะ ค่อนข้างที่จำลำบากต้องบอกก่อนนะคะว่า คือเราอะค่ะเป็นอาชีพดูดวงเนาะ ดังนั้นแล้วลูกดวงก็มักจะแบบว่าคุยกันไปคุยกันมา ก็คือจะมีความแบบสนิทสนมกันมากขึ้นแบบเนี้ยค่ะ เหมือนรู้จักกันมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่า อ่า ลูกดวงมักจะแบบว่าพยายามก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวเราอะค่ะ ก็เลยแบบว่าอยากจะมาปรึกษาบวกกับอยากระบายกับคุณด้วยค่ะ
อา ค่ะ ได้เลยค่ะ ยินดีเลยนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยขอสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะคะว่า ที่คุณบอกว่าลูกดวงก้าวก่ายในชีวิตคุณเนี่ยค่ะ ช่วยเล่าสถานการณ์ หรือว่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงมายังไงน่ะค่ะ?
ได้เลยค่ะ คือปกติอะค่ะ เราจะมีเพจดูดวงก็คือแบบในไอจีในเฟซบุ๊กแบบเนี้ยค่ะ ซึ่งบางครั้งอะค่ะเราก็ต้องใช้ไอจีส่วนตัวของเรา มีการแชร์ผลงาน หรือว่า เอ่อ มีการมากดไลก์ หรือแชร์งานเราบ่อย ๆ แบบเนี้ยค่ะ พอ พอมีลูกดวงที่เราแบบว่าค่อนข้างที่จะคุ้นเคย เพราะว่าเขาก็มาดูดวงกับเราบ่อย ๆ เขาก็เหมือนแบบมาฟอลโลว์ไอจีส่วนตัวเราแบบเนี้ยค่ะ ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่า ถ้าจะไม่รับฟอลโลว์เขาอะ มันจะดูแบบว่านิสัยไม่ดีหรือเปล่า เพราะว่าเขาก็เป็นลูกค้าประจำอะค่ะ ซึ่งเราก็แบบมีความรู้สึกอึดอัดตรงเนี้ยมาก ๆ เลย
ค่ะ อืม อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ ด้วยความที่เขาก็มาเหมือนกับขอฟอลโลว์เราใน instragram ของ เรา ทำให้เรารู้สึกอึดอัด เลยอยาก จะตั้งขอบเขตกับเขาตรง นี้ อา เข้าใจแล้วค่ะ แล้ว อ่า ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมคะ ว่าถ้าเกิดว่า เอ่อ เคยไหมคะที่ไม่รับ อ่า แบด จากเขาอะค่ะ?
อา ก็มีลูกดวงบางคนที่เราอะไม่รับ เพราะว่า อาจจะแบบว่า เฮ้ย เพิ่งดูแค่ครั้งเดียวเอง อะไรแบบเนี้ย แล้วก็แบบว่าปล่อยเบลอไป ไม่ได้กดปฏิเสธ แล้วก็ไม่ได้กดรับ แบบเนี้ยอะค่ะ แต่ว่าบางลูกดวงเนี่ยคือค่อนข้างที่จะดูทุกวัน ก็มีอยู่ 2-3 คน ที่เราก็ โอเค รับมา แต่กลายเป็นว่าเราอะรู้สึกอึดอัดเวลาเราโพสต์อะไร แบบว่าชีวิตส่วนตัวอะค่ะ แบบ เฮ้ย แบบวันนี้ไปนู่นนะ วันนี้ไปนี่นะ อะไรแบบเนี้ย เขาก็แบบว่าชอบ ไดเรกต์ ไอจีมา เหมือนคอมเมนต์แบบเนี้ย แบบว่า เออ แบบนู่นนี่นั่นนะ แบบว่า เหมือนเราอาจจะรู้สึกว่าแบบ เหมือนชีวิตส่วนตัวของเราอะ มันดูแบบมีคนอื่นเข้ามาง่ายมากขึ้นจนทำให้เราแบบว่าอึดอัดกับความเป็นส่วนตัวของเรา แบบเนี้ยอะค่ะ
ค่ะ อ๋อ พอจะเข้าใจได้เลยค่ะ แล้วขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า แล้วเขาเห็นไอจีคุณเนี่ยผ่าน ทางไหนเหรอคะ? ผ่านทางเพจดูดวงเพจหลักเปล่าคะ?
ใช่ค่ะ ก็คือเขาแบบสามารถหาได้จากเพจดูดวงเลยค่ะ เพราะว่าเราเองก็เหมือนไม่ ไม่ได้ปิดอะไรมาก คือบางทีก็ต้องแบบมีการแชร์กันไปแชร์กันมาระหว่างแบบว่า แอ็กเคานต์ ของเรากับ แอ็กเคานต์ เพจดูดวงแบบนี้ค่ะ ดังนั้น คือเราก็เลยรู้สึกว่า เออ แบบบางทีแบบชีวิตส่วนตัวของเรามันเริ่มแบบว่า มีลูกดวงบางคนค่อย ๆ เข้ามาแล้วนะ จนทำให้บางครั้งอะค่ะ รู้สึกอึดอัด แบบเนี้ย
อ๋อ อืม ทีนี้พอจะเข้าใจได้เลยแหละค่ะ อืม ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเนี่ย อยากจะให้คำแนะนำแบบนี้ดีไหมคะ ก็ถ้าเกิดว่าเป็น เอ่อ คนไหนที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดเนี่ย ก็ อ่า Mute เขา เอ่อ เขาจะเรียกว่าทำยังไงนะไม่ให้เขาเห็น เอ่อ มัน มัน มันน่าจะมี เอ่อ เขาเรียกว่า เอ่อ เป็นการตั้งค่าค่ะ เวลาที่แบบแชร์ ก็คือแชร์ให้เฉพาะคนที่ เอ่อ เป็น เอ่อ เฟเวอริตเราแบบเนี้ย พอจะได้ไหมคะ? เฉพาะคนโปรด แล้วเราก็คือตั้งกลุ่มเฉพาะคนโปรดมาเลยค่ะ หรือถ้าเกิดว่า คิดว่า โอเค ไม่เป็นไร ถ้างั้นน่ะก็ เอ่อ เอา อ่า กลุ่มติดตามก็ได้นะคะ แล้วคุณก็ เอ่อ เปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่า เปลี่ยน รูปโพรไฟล์ใหม่ไปเลยค่ะ แล้วก็ เอ่อ เปลี่ยนตรงแอดด้วยอะค่ะ ใส่ชื่ออะไรให้มันแปลกกว่าเดิม แล้วก็ในเพจหลักของคุณน่ะค่ะ ก็พยายามไม่ ไม่ใส่ เอ่อ อินสตาแกรมส่วนตัวลงไป เพราะว่าไม่ เดี๋ยวลูกดวงเขาก็จะ เอ่อ มาแอด อะไรอีกแบบเนี้ยค่ะ แบบนี้พอจะได้ไหมคะ?
อ อืม อืม ค่ะ อืม ก็เข้าใจได้เลยค่ะ แต่ว่าทางเราอะ จะแบบว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันน่ะค่ะ เหมือนชีวิตส่วนตัวของเราอะ เราจะมีไลฟ์สไตล์อีกแบบหนึ่งเลย แต่พอในเพจดูดวงเราก็จะแบบว่าธรรมะธรรมโม ก็จะแบบเหมือนแชร์แบบว่าคำคมบ้าง ให้ลูกดวงบ้าง อะไรแบบเนี้ย แต่พอแบบไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของเรา เราเป็นคนที่ เป็นคนแบบว่า เป็นสายฝอ แบบออกแนวเซกซี แบบว่าชอบไปทะเล อะไรแบบเนี้ย คือมันแบบแตกต่างกันมาก ดังนั้นคือบาง ลูกดวงเนี่ยก็มีแบบมาคอมเมนต์แซว ๆ อะค่ะว่า "อุ๊ย! แบบไม่เหมือนแม่หมอในเพจเลย" แบบว่าบางคนก็แบบว่า "อุ๊ย! แม่หมอแซ่บมาก ไม่ ไม่เหมือนที่คิดเอาไว้เลย" จนทำให้เรารู้สึกว่า เออ แบบเหมือนบางทีชีวิตส่วนตัว เราก็เหมือนไม่ได้อยากจะเปิดเผยให้เขารู้ แต่เราก็ต้องตั้งแบบสาธารณะเอาไว้ เพราะว่าเราก็เหมือนแบบทำงานแบบเป็น Influencer อีกแบบหนึ่งด้วยอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ อ๋อ เข้าใจได้ค่ะ ด้วยความที่ก็เป็น influ ด้วยใช่ไหม คะ เอ่อ ถ้าเกิดว่าอย่างนั้น เนี่ยน่าจะยากเลยแหละค่ะ ด้วยความที่เราเป็น influ ด้วย ใช่ไหมคะ ถ้าอย่างงั้นก็ เอ่อ ต้องปรับ ทัศนคติ ใหม่เลยค่ะ อยากจะแนะนำแบบนี้ได้ไหมคะ ก็ถ้าเกิดว่าเขา ก เอ่อ คอมเมนต์อะไรมา เราก็ ถือว่าขอบคุณเขาไปแล้วกันนะคะที่เขาเนี่ยยังให้ความสนใจอะค่ะ แล้วก็อย่าไปคิดมากได้ไหมคะ ด้วยความ ที่เราเป็น influ ด้วย ถ้าเกิดว่า อ่า ไม่มี ยอดไลก์ ยอดติดตามเนี่ย เราก็จะ เอ่อ เขาเรียกว่า ก็ไม่ถึง ยอดถูกไหมคะ ก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจแล้วกันค่ะ ถ้าเขารักกันจริง ก็บอกเขามาดูดวงทุกวันนะ อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ก็ เป็นการขายของไปใน ตัว <chuckles>
อืม <chuckles> อือ ก็ ใช่ค่ะ
ค่ะ พ ฟังเท่าที่ฟัง ค่ะ มันก็ค่อนข้างที่จะแยกลำบากแล้วล่ะค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าการที่คุณมีเพจ เพจหนึ่งเพจละ แล้วก็ อ่า ใน Insta ส่วนตัวของคุณเนี่ย คุณก็เปิดเป็นสาธารณะ เพราะว่าคุณอยากจะทำเป็น อ่า อ่า Influen ต่อไปนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยค่ะว่า ยากมาก ๆ เลยนะคะที่จะ เอ่อ แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่เช่นนั้นเนี่ย ก็จะต้อง อ่า แยกเรื่องส่วนตัวออกมาให้ชัดเจนเลยค่ะ แล้วก็อันไหนที่คุณอยากจะตั้งเป็น Influencer ก็ใช้อันนั้นไปค่ะ แล้วอันไหนที่ใช้เป็นแบบส่วนตัวจริง ๆ ก็ตั้งเป็นไพรเวตไปได้ แบบนี้พอจะได้ไหมคะ?
อืม ก็ใช่ อืม อืม ใช่ค่ะ ก็คิดเหมือนกันว่า อันนี้เนี่ยเราก็ควรทำได้แล้วแหละว่า แบบบางทีก็อาจจะต้องปิดขั้นเขาไว้บ้าง อะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่ว่าก็จะมีแบบว่า บางครั้ง ด้วยนะคะที่แบบว่าบางทีเราก็จะลง Story ปกติเลย แบบว่าเป็น Story แบบว่าเราไปกินข้าว หรือไปเที่ยวแบบเนี้ย ก็ลูกดวงคนเดิมนั่นแหละค่ะที่แบบว่าพยายามแบบว่า ทักมาในไอจีส่วนตัวว่า "แม่หมอว่างไหมคะ? แบบว่าอยากดูดวงจังเลย" แต่ทั้ง ๆ ที่แบบว่า เราก็มีเพจดูดวงนะ ทำไมเขาแบบว่าไม่ทักเข้าไปในเพจดูดวง เขากลับแบบมาทักแบบว่าใน ในไอจีส่วนตัวเราอะ เราก็เลยรู้สึกแบบว่า แอบแบบไม่ค่อยพอใจสักเท่าไรนิดหนึ่งอะค่ะ ว่า เออ แบบเราก็อุตส่าห์แยกไว้ชัดเจนเนาะ ทำไมเขาต้องแบบว่ามาทักแบบว่า เอ่อ Story ส่วนตัวเราแทนที่จะทักไปในเพจแบบเนี้ย มันก็เลยทำให้เราแบบว่า อืม หงุดหงิดแล้วก็แบบกังวลว่าไม่อยากให้เขาทำแบบนี้อีกอะค่ะ
ค่ะ อ๋อ เข้าใจได้เลยค่ะ ท้ามอย่าง ถ้าอย่างนั้นเนี่ย แนะนำให้บอกเขาไปตรง ๆ ตรงได้เลยนะคะ แล้วก็บอกเขาว่า "ขอโทษนะคะ กรุณ เอ่อ ช่วยทักไปในเพจดูดวงได้ไหมคะ? เพราะว่าตรงนี้เป็นเพจส่วนตัวค่ะ ขอความกรุณานะคะ"
อือ
อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็บอกเขาไปตรง ๆ ได้เลย ค่ะ ก็เชื่อว่า เขาก็น่าจะเข้าใจเหมือนกัน บางทีเขาอาจจะ อุ๊ย ทักผิดเพจ หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ ค่ะ บอกเขาไป ได้เลยค่ะ
อืม ใช่ ๆ เราก็คิดเหมือนกันเลยค่ะ เพราะว่ามีประมาณ 2 ครั้งแล้วค่ะ ที่เราเหมือนพยายามบอกค่ะว่า "เออ แบบทักไปที่เพจดูดวงได้เลยนะคะ เดี๋ยวทางนี้มาตอบนะ" อะไรแบบเนี้ย แต่กลายเป็นว่า เหมือนพอผ่านไปสักพักหนึ่ง ไม่รู้ว่าเขาลืมตัว หรือว่าเขาแยกโพรไฟล์ไม่ออกนะคะ คือเขาก็ยังจะคงทักมาแบบใน อ่า อ่า เพจดู ไม่ใช่เพจดูดวงเป็น เอ่อ ไอจีส่วนตัวเรา แล้วก็แบบว่า "ว่างดูดวงไหมคะ?" แบบนี้เหมือนเดิม จนเราแบบว่า เออ แบบ ไม่อยากจะพูดซ้ำ ๆ เพราะว่ามันจะมีแค่คนเดียวนี่แหละค่ะ คนอื่นคือเขาก็ยังแบบว่าทักในเพจดูดวงปกติเลย
ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ อ๋อ อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ มันก็น่าหงุดหงิดเหมือนกันนะคะ แต่ว่ายังไงเนี่ยก็ใช้คำพูดเดิมเลยค่ะ แล้วก็แปะไปเหมือน เหมือน เหมือนเราเป็นแอดมินเอไอ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ "ช่วย ช่วยทักไปที่เพจดูดวงด้วยนะคะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พยายามที่จะไม่คุยโต้ตอบกับเขา เอ่อ ตรง ๆ ค่ะ ภายใน อ่า เพจส่วนตัวของเราอะค่ะ เขาจะได้รู้ว่า โอเค คุยกับเพจนี้ไม่ได้นะ ถ้าอยากจะคุยอะไรให้ไปคุยที่เพจดูดวงค่ะ ก็ถ้าเกิด เขตแบบนี้ชัดเจนเนี่ย ก็เชื่อว่าเขาจะเข้าใจ แล้วถ้าเกิดว่าเขาส่งอะไรมาแล้วเราไม่โต้ตอบ ก็เขาก็จะได้เข้าใจด้วยว่า โอเค เพจนี้เนี่ยทักไปไม่ได้แล้ว เพราะว่าคุณไม่โต้ตอบ ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขาทักไปที่เพจดูดวง ก็ให้เขาไป อ่า บอกว่า "ไปที่เพจดูดวงเท่านั้นนะคะ สำหรับเรื่องของการดูดวงค่ะ" แบบนี้พอจะได้ไหมคะ?
อือ อือ ใช่ โอ้ ก็จริงค่ะ คือบางทีเราน่าจะแบบว่าเขียน แล้วก็แบบเอาก๊อบปี้แปะเอาไว้เลยเนาะ แล้วก็แบบว่าเวลาเขาทักมาแบบนี้อีกก็แบบว่า โอเค ก๊อบปี้ใส่ไปเลยแบบเนี้ยแบบเหมือนฟีลแบบข้อความเอไอ อะไรแบบเนี้ย ก็ ก็จริงค่ะ เออ แบบว่าเหมือนเป็นแอดมิน อะไรแบบเนี้ย ก็ ก็ใช่ ก็ ก็จริงเหมือนแบบว่าเราก็ลืมคิดตรงนี้ไปเลย เหมือนแบบบางทีเราก็เหมือนแบบเอาความคิดเห็นส่วนตัว หรือแบบความรู้สึกส่วนตัวแบบมาคิดกับเขามากเกินไปหน่อยแบบเนี้ยค่ะ ก็จริงอย่างที่คุณพูดเลยว่า เราก็ไม่ควรแบบว่ารู้สึกไม่ดีกับเขาขนาดนั้น เพียงแค่ค่อย ๆ แก้ปัญหา โอ้โฮ ยังไงวันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ คือจากที่เรารู้สึกแบบว้าวุ่นใจ พอได้มาระบายกับคุณแล้วเรารู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะ
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ ค่ะ ยินดีนะคะ ก็หวังว่าคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ จะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ให้แยกงานกับชีวิตส่วนตัวได้ค่ะ วันนี้ก็ อ่า ขอบคุณมากค่ะ แล้วก็สวัสดีนะคะ